お、すごい羨ましい。どうですか？やっぱ違います？全然。
も、最高よ！最高よ！もう、だって、もう、ほんとに、全部ベッドなんだもん。ベッドになるんだもん。
ああ、そうなんですか、いや、いっかい乗ってみたい、ぬ。 はい。ええ！あ、そうなんですか？
そうそう。もうも、完全、壁もあるしさ、広いしさ、食事がまず違う。もう、全然違う。いいもん出てくるよ。もう、うん。それとさ、もうアメニティがね、素晴らしい。あのね、ブランドのアメニティが出てくる。
ええ、いいな、ベッド。 はいはい。個室。 あ、違うんですか？うわあ、いいなあ。いいもん出てきます？いや、いいなあ。はい。はい。あ。 なるほど、いや、いいですね。それはちょ最高ですね。いや、いいな、ええ、羨ましい。
そうそうそう。最高。ほんと。そう。もう、お酒もいいの置いてあるのよ。お酒も。そう、全然違うの、普通のものと。
あ、そうなんですか？うわ。 はい。あ、なるほど。ちょっと安いワインとかじゃないんですね。<laughs>
だから、いや そう、全然違うの。シャンパンから。あ、もうそんなの当たり前だし、もうほんとにね、上等なものを揃えてるわって感じ。そうそう、もう、なうーん、よ、ほんとに、ほんとに。なんか、ま、トイレもさ、列待たなくていいでしょ。ああゆう列もなないね。だって人数少ないからかな。だから、まあまあ、ないね。で、ほんうん。で、ふたつあるからさ、それでさ、全然余裕って感じ。うん、そうそう。
えええ。 はね。あ、そうですか。すごいな。羨ましい。なんか、乗ってみたいですね。 うーん。はい。 あ、そうですか。うわ、ないですか？あ、多分そうですよね。うんうんうんうん、確かに。そうですよね。 あ、確かに、なるほど。 余裕ですか？なんかエコノミー凄いですよね、並ぶし、なんか狭いしで。そうなんですよ。もう、まあ、いんあ、そうですか？<laughs> ななんかどんなきっかけで乗られたんですか？なんかアップグレードですか？はい。
うーん、そうね、ほんとに。でも、も、1回だけよ、そんな夢みたいな。うん。そう。 えっとですね。うん、それはね、あの、まあ、あの、お付き合いしてる人がね、頑張って、あの、そこの、すあの、やっぱり、ハワイ、一緒に行ったんだけど、その時にね、うんうん、そうゆうセットで。うん、そう、ファーストクラスコースで、うん、いつつぼしほすほすのね、ホテルで、みたいな感じのそうなんですよ、そうなんですよ。良かったですよ。リムジンで迎えに来てもらっちゃって。そうそう、リムジンでシャンパン飲みながらホテルまで行きましたよ。うーん、うん。
うんうん。 はい。はい。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 はい。わ、最高ですね。いやあ、素晴らしい。いいですね。いええ、できますしね。うわ。 あ、ほんとですか？うわ、もう、ほんと、お姫様ですよ、それは。<laughs>
ほんとに、それ、1回だけね。<chuckles> そう。うん。そう、もう二度とないね、うん。<chuckles> はい、その方とは、まあ、うん、すあの、どうしても合わなくてね、私みたいな。うん、なんか。
すごい。うんうん、でもいいですよ、人生の中で1回経験できたら素晴らしいと思います。あ、そうですか。<laughs> はい。うんうん。あ、そうだったんですね。あ、じゃ、ちょっと、今度はご主人に <laughs> あ、うん、はい。
<laughs> なんかね、そうゆ人って結局さあ、あの、お金、僕、持ってますをアピールするから、なんか、ま、そうゆう問題じゃないのよ。お金があるからいいってもんじゃないのよ、みたいところが
あ、そうそうそう、そうですよね。うーん。そう。お金じゃないですよ。そうなんですよ、そうなんですよ、お、ねえ、ほんとに、ね。うん。
あってね、やっぱそれに気づかしてくれた人ね、お金の問題じゃないなって。<chuckles> うんうん、そう、なんかうん。
はい。 うううんうんうん。確かにそうですよね。なんか長い人生一緒に共にする人だったらね、お金じゃないよって思いますよね。<chuckles> そう。すごい分かります、それ。うんうん、そ、ですね。はい、いやあ、楽しかったです。ありがとうございました。はい。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
ありがとうございました。はい。